あっ、そうなんですね。じゃあまあ、もう既に状況としては今の感じが、そうあ、それでも裁判されるんですね、共同親権でも。
うん。 そうなんですよね、はいはい。なんか他にもちょっといろいろあるみたいで。
うん。 あ、そっか。 うーん、まあね、あの、ええ養育費とか、いろいろって
ああ、そうですね。そういうお金のところも、なんかこうはい。
あ、あるし、あと、どちら側でメインに、つ暮らして、どどこの学校に行くかとかいろいろありますもんね。
そうですね、うんうんうん、なんかそういう細かいこともね、たくさんあるみたいです、うん。
え、え。まあ、でもそう考えると、今お子様って何歳なんですかね？
えっと、まだ小学生とかですね。
ああ、じゃあまだね、その養育費があったりとかして共同親権で行き来するってなると、結局ね、裁判で離婚が成立した後も、ずっとストレスはお友達は続くと思うので、まあほんとに支える時間もね、長いくなりそうですね、うん。
うん。 そうですね、その生活。 うんうんうんうんうん。うーん。別に
あ、そうか。もうやっぱりもう、すはい、何でしょう？
あっ、うん。でもね、あの、まあ、全然、ずっとね、支えになっていけたらなって思うし、あと、その、子どもも、その、彼女の子どもと私の子どもも仲がいいんですよね。
うんうん。 あっ、それはいいですね。一緒に遊んだりするんですか？
だからうん、結構そうそうそう、一緒に遊んだり、で、子供たち同士でね、なんか一緒に遊んでる時はやっぱり、なんかただの子供だなって感じ。なんかもうほんとに何もね、嫌なこととか忘れて遊んでいてくれたらなって。ね、思うんですよね。